Đúng, nó có khó, rồi sao bạn?
Ừm, ừm. Ờ, khay đá mình băm hết từ những cái loại rau thơm, ví dụ, như kiểu là, hành, tỏi này, những cái loại hành, tỏi này, xong rồi giềng, sả này, xong rồi kể cả những cái rau thơm, a, mà, kiểu, không cần thiết phải ăn sống ấy, không cần thiết phải ăn tươi. Ví dụ, như kiểu, bạc hà linh tinh các kiểu đấy, rau mùi các kiểu đấy, không cần thiết phải ăn tươi mà mình có thể bỏ nó vào canh để cho nó thêm mùi ấy. Đấy, mình thái hết nó ra, mình rửa sạch sẽ, mình thái hết nó ra, xong rồi mình nhét nó vào trong, kiểu, cái khay đá ấy để nó thành một cái cục rau thơm ấy. Ờ, thế mỗi bữa <laughs> nấu canh, ném vô. Thế là xong vừa ờ, vừa đỡ tốn công nha, mà lại công nhận, công nhận. Bạn thấy nó ừm.
Ừm. Ừm. Ừm Ờ. Đúng, đúng. Ồ! À, à. Hay ha. Thích. Hay nha, mình mình mới biết á.
Đao mấy cái đấy vui, rất mà, kiểu, thế khoảng từ ừm.
Hoặc là mình thấy một cái mẹo nữa, ơ, về cái rau đó bạn, Thấy một cái mẹo nữa về cái rau, nghĩa là, thường thường để mình giữ cái rau nó tươi á, ờ, thì, ờ, mình lấy giấy báo mình bọc nó lại, thì bạn có thử làm cách đó chưa?
Ờ. Ừm hứm. Ờ, ừ, đúng rồi! Mình mình mình mình nhìn thấy các cô ở chợ thử rồi ấy, <laughs> nhà mình thì lại không có giấy báo, nên là chưa thử được cái đấy, mình toàn rau tươi thật sự là mình chỉ có ném vào tủ lạnh xong rồi mình mong là nó không hỏng thôi. <laughs> Đấy khá là lãng phí nhưng mà mình cũng chưa xử lý được nhỉ. Ừm.
Ừm. Ừm. À, ô kê. Hay quá, bạn bạn đã có cách mà bảo quản, ơ, mấy cái rau mùi đó mình cũng thấy là nó có cách nào đó nghiệm.
<chuckles> À há. Ừm. Thử đi cũng ấy ờ, đấy. Mà, kiểu, mà mỗi bữa nấu ăn mà, kiểu, có sẵn một cái cục rau mùi ở trong tủ lạnh rồi, cảm thấy nó đỡ ngại hơn hẳn, hứm. Bạn có thể chuẩn bị những cái những cái cục, ng gọi là, những cái cục gia vị nhất định cho những cái món nhất định nhá. Kiểu như, kiểu, một cái cục cho canh, một cái canh xương này, một cục cho canh, kiểu, à, bò kho các kiểu này. Tức là mỗi cái món riêng lại có một cục riêng ấy, mình mình sắp xếp sẳn nó vào với nhau như vậy ấy, tiện lắm. Thế là mỗi ờ kiểu, đỡ ngại
Ừm. Ừm. Ừm. Ồ! Có nghĩa là nó thành một cái cục giống như là giống như một cái cục, ờ, cục đá mình, đúng không? Giống đá mình khi mình nấu ăn sau cái mình bỏ nó vào thì nó tan ra lại ninh, đúng không?
Ừ, ừ, đấy, một cái cục gia vị luôn. Ừm, đúng rồi, đúng rồi. Mọi người cứ sợ là nó bị ảnh hưởng đến vị nhỉ. Nhưng mà thực ra là mình thử rồi. Mình thử rồi mình mình đã có lần mình thử làm kiểu 2 nồi, 1 nồi là tươi, 1 nồi là gia vị đông đá nhá. Nhưng mà mình thấy bỏ vào xong rồi là hầm nó lên, gọi là, hầm 30-40 phút xong rồi nó như nhau cả thôi, nó không không khác biệt về vị lắm đâu. Cho nên là mình khuyên mọi người có lời khuyên nào thì mình khuyên là mọi người nên làm vậy. Rất là, rất là hiệu quả luôn, vừa tiết kiệm thời gian vừa tiết kiệm cả tiền nữa.
À, hay quá, hay. Ờ, đúng. Ồ. Quá hay. Quá hay. Mình nghĩ cách này là cách của bạn hay quá tại vì có thể là nó sẽ nhiều người chưa biết mà nếu mà phổ biến ra thì rất là hay. OK mình cám ơn bạn về những cái chia sẻ rất là hay, rất là thú vị của bạn. À, hẹn gặp bạn ở lần sau ha.
Ừm. <laughs> Ờ. Ờ.